Nah, ngomong-ngomong soal perjalanan nih. Kakak ada pengalaman nggak sih ketemu orang, eee, orang ini orang lokal ya ketika Kakak, mmm apa melakukan perjalanan, ketemu orang lokal situ terus merubah perjalanan yang Kakak lakukan gitu. Pernah ada pengalaman kayak gitu?
Ya pernah sih, Kak, dan menurut saya ini perjalanan yang panjang sih, karena bukan cuma hitungan hari, kan? Iti ini, un udah hitungan bulan gitu kan, berbulan-bulan. Nah <chuckles> iya, terbilang lama, sih.
Wuh! lama itu, Kak. Mungkin boleh diceritain tuh. Diceritain dulu mungkin awalnya, eee, kayak ini perjalanan apa? Eee, e mungkin boleh sebutin di mana juga gitu ya dan Kakak sama siapa di situ boleh kali, kasih gambaran kali ya?
Nak yak. Oke, wa oke oke boleh jadi awalnya tuh perusahaan tempat saya kerja itu pengen buka cabang di daerah gitu kan. Di kabupaten gitu kan. Nah, waktu itu enggak ada tuh yang berminat. Nah, karena saya yang paling muda waktu itu, saya belum nikah ya kan, belum belum belum sibuk lah maksudnya belum banyak kepentingan kan di di di kota, di tempat tinggal kayak gitu, nah dikirimlah saya itu ke sana, Kak. Ke kabupaten, ya kan.
Ye. Hmm. Dikorbankan nih berarti Kakak nih. <chuckles>
<laughs> Tapi janjinya setelah dari sana, itu posisi saya bakal langsung naik ya kan, langsung melejit gitu kan. Nah Itu juga tuh yang bikin saya, "Wah, udah ayo gas aja," kayak gitu kan. Nah, di sana tuh saya masuk lah kan di kabupaten itu berangkat dari kota ke kabupaten itu
Oh, oke. Mmm.
Kalau di peta itu, diketahuinya sih sebagai Kabupaten Enrekang ik Kak, ya kan. Itu Enrekang, Kabupaten Enrekang itu di tengah props di tengah Provinsi Sulawesi Selatan itu Kak, di tengah provinsi Pulau Sulawesi itu ya kan. Nah di situ tuh saya masuk di kabupaten itu awalnya cuma pengen bertahan 3 bulan aja ya kan, pindah kerja di situ.
Apa, Kak? Enrekang? Oh, daerah Sulawesi Selatan. Ye. Mhm.
Pengen jalan-jalan di sana 3 bulan aja pengen, pokoknya pengen menikmati hidup di situ sambil kerja 3 bulan aja ya kan, tapi
Mhm.
karena saya ketemu orang lokal, dan orang lokal ini wah asik banget diajak jalan, asik banget diajak ngobrol, ya kan. Itu malah <tsk> saya bikin minta tuh apa ya, durasinya ditambah ya kan, bukan cuma 3 bulan aja. Jadi perjalanan yang awalnya saya rencanain 3 bulan, abis itu langsung balik ke kota, itu ternyata berubah tuh setelah saya ketemu tuh orang, Kak. Jadi saya minta tuh iya itu yang berubah jadi berubah tuh jadi 1 tahun, 1 tahun. <chuckles> Iya saya minta se setahun ya kan. Wah biasanya kan kalau ada yang kerja gitu kan biasanya mereka minta pulang cepet-cepet kan. Minta ditukar cepet-cepet kan? Malah saya enggak, saya malah minta lebih lama lagi kan, jadi nyaman. Karena orang ini, apa yah dia tuh orangnya asik, Kak. Dia enggak, maksudnya
Mhm. Mmm. Oh, itu yang berubah ya? Wow! lama banget itu kah, <chuckles> ya. Oke. Bener bener. Jadi nyaman disana. <chuckles>
dia orang yang bisa diajak ngobrol apa aja tuh. Politik, ekonomi, buku, menulis, film, itu dia kayanya karena kan dia sering baca juga sih, dia suka baca buku, kayak gitu. Jadi kayaknya wawasannya luas kan. Nah ketemu orang seperti itu di kabupaten, di daerah itu biasanya
Oke, wawasannya.
jarang tuh, kek gitu kan?
Mhm mhm. Tapi, Kak soal kerjaan ini nih. Eee, tadikan Kakak ngajuin pertambahan waktu ya? Ini apakah perusahaan malah senang nih, "Wah kebetulan sekali kamu mau," gitu apa atau gimana nih?
Itu tuh kan Wah malah senang tuh kantornya, Kak. Karena <chuckles> yang di kota aja kan dicari tuh siapa yang bakal gantiin saya di kabupaten kan. Itu belum ada tuh ditut yang didapatkan, belum ada gantinya, persiapan ternyata belum ada tuh yang siap mau ganti saya kan. Nah pas saya ngajuin penambahan waktu setahun, itu kantor langsung bilang, "Wah oke, <tsk> mantap ini! Lanjutkan!" <chuckles> Kayak gitu kan. <chuckles>
<laughs> Oh, berarti emang udah dipikirin sampe penggantinya ya. <chuckles> Ini setahun berarti, setahun 3 bulan atau setahun ini termasuk 3 bulan awal ya, Kak?
Enggak. Jadi setahun 3 bulan Kak. Setahun plus 3 bulan itu. Ya kan.
Oke. Nah kalo boleh cerita nih Kak, eee, momennya ini kan berarti sebenernya ke sana tuh untuk perjalanan urusan pekerjaan ya?
Iya betul.
Eee, sehari-hari aktivitasnya itu kayak apakah ada ke kantornya gitu? Atau kerjaannya, eee, gimana tuh, biar kasih gambaran?
Eee, jadi kerjaannya di bidang ini kan komunikasi gitu kan. Komunikasi, terus apa ya? Relasi, relationship kek gitu kan. Jadi, eee, memang saya banyak bersinggungan dengan banyak orang, Kak. Jadi bersinggungan dengan iya pemerintahan kayak gitu kan, bersinggungan dengan masyarakat kayak gitu kan. Itu sambil jalan-jalan biasanya saya ajak tuh teman Kak, yang orang lokal itu.
Ye. Oh, banyak ketemu orang. Oke. Nah ini, eee, kenalnya di dari kapan? Dari awal kesitu kah? Atau setelah jalan berapa bulan gitu?
Itu setelah 2 bulan, Kak. Baru setelah 2 bulan saya di saya di sana itu baru kenal tuh dengan orang itu dan setelah itu beberapa hari kemudian kita makin akrab kek gitu kan. Sering ngopi pagi-pagi, karena sering ngopi jadi ceritanya kayak nyambung gitu kan dan akhirnya wah. <tsk>
Mhm. Obrolan-obrolan tempat kopi berarti ya?
Betul betul. Jadi kalau misalkan, kan saya orang di sana kan datang terus saya nanyain tuh, "Ini masyarakat kayak di sini gimana tuh cara masuknya?" Maksudnya kita pendekatannya supaya merek kita langsung akrab itu kayak gimana? Ya dia tahu tuh gimana caranya, ya kan. Terus dengan, eee, perusahaan, apa, perusahaan swasta yang ada di sana kayak apa gitu kan, itu usaha-usaha kecil dia tahu juga tuh. E dia juga banyak kenalannya sih Kak, makanya enak banget tuh ama dia Kak. Kalo kita mas mhm.
<chuckles> Mmm. Bener bener bener. Berarti ini selain selain jadi teman dia jadi informan yang membantu pekerjaan, Kakak sebenernya ya?
Iya betul betul, jadi nggak, nggak secara langsung juga kan. <chuckles> Nggak ada di atas hitam eh enggak ada p hitam di atas putih kan. Tapi, ya ya bingungnya saya karena dia juga mau-mau aja gitu kan, meskipun enggak ada gaji dan lain sebagainya, tapi emang dia suka dia orangnya emang suka jalan Kak, suka jalan, terus suka berinteraksi dengan orang kan. Misalnya nih, kalau misalkan saya masuk di kabupa eee, misalnya masuk di desa ya kan, di kecamatan, atau di pelosok gitu, dia malah lebih antusias dari saya, Kak.
Iya, oke oke. Mhm. Mhm. Oh, <chuckles> malah semangat ya?
Iya, malah semangat. Contohnya kayak waktu itu, kita adakan program tuh kan. Adakan program, jalan apa yah? Bersepeda keliling kabupaten itu, Kak.
Mhm. Oh, oke berarti bikin event di sana?
Dan dan bikin event. Terus, eee, tujuan akhirnya itu finish tujuannya itu, dusun di atas gunung, Kak. Itu jauh banget tuh, ya kan? Dan kesana itu bukan naik motor, bukan naik mobil, Kak. Kita naik sepeda, iya dan
Oke, heeh. Sepeda. Kebayang sih, gimana capeknya ya?
dia itu bukan olahragawan, Kak. Bukan. Dia tuh lebih senang kalau motret-motret foto gitu, Kak, motret ya kan. Dapat momen motret i memang dia punya kamera sih, ya kan? <chuckles> Makanya itu juga kali ya di mana di manapun kita pergi dia senang itu ikut-ikut tuh karena dia suka motret juga kan abadikan gambar kaya gitu. Nah, waktu itu ide untuk naik sepeda keliling kabupaten itu dia lebih semangat dari saya, Kak.
<chuckles> Oke oke.
Itu itu leb dia lebih duluan yang nyiapin sepedanya, Kak dibanding saya. Saya masih nunggu sepeda datang dari kota kan, dia udah ada tuh sepedanya, Kak. Dibersihin ya kan <chuckles> udah siap berangkat dia tuh. Iya udah siap berangkat tuh. Wah, dan terbukti emang waktu hari pelaksanaan tuh
<chuckles> Banget banget ya itu berarti ya?
Saya lihatnya memang waktu start, kita berangkat bareng-bareng kan. Tapi setelah mungkin setelah 3 jam kemudian kita itu dua orang itu
Mmm.
wah di belakang banget tuh ketinggalan jauh kan dari peserta lain Kak, ya kan. Kita kita kan bukan olahragawan waktu itu kita olahraganya yah <tsk> paling jalan kaki aja kan. Ini tiba-tiba tiba-tiba naik sepeda ya kan wah itu, kita ketinggalan jauh tuh naik sepedanya. Tapi, yang bikin saya, semangat juga karena dia semangat Kak, dia nggak dia nggak nyerah bilang, "Yah kita balik aja yuk" nggak nggak gitu, dia <chuckles> dia lanjut aja. Weh, capek banget Kak, capek. Karena kita itu naik sepeda startnya siang kan. Terus sampe di pemukiman warga itu, malam. Wah itu iya, bukan bukan cuma berjam-jam karena ini berhari-hari Kak rutenya sebenarnya.
Mhm. Oke oke. Oh, nggak nggak. Tapi capek mah capek, merasa capek tetep? <chuckles> Wuh! panjang banget berarti rutenya ya? Kebayang kebayang sih. Oh berarti masih lanjut itu?
Masih lanjut, besok paginya itu kita lanjut di sepeda lagi masuk ke pedalaman paling pedalaman. Nah di pedalaman itu kita sampai malam lagi, ya kan. Terus di pedalaman inilah kita bakal nanjak tuh naik ke dusun nya Kak, ke Gunungnya, Kak.
Oke, ini berarti pengalaman yang seru juga nih.
Wih seru banget, Kak. Kalo kalo diingat-ingat itu wah seru banget, Kak. Masalahnya kan kita enggak siapin me maksudnya fisik sebagus mungkin terus sepeda kita ya seadanya aja itu kan, enggak yang mahal-mahal juga kan tapi bisa lah. Nah yang memang menguras itu memang tenaga itu terkuras habis, Kak. Wah, pokoknya <tsk> nah waktu naik ta di naik ke dusun di gunung itu waktu udah nanjak-nanjak banget gitu kan kita udah enggak di atas sepeda, Kak. Kita udah <chuckles> kayak jalan kaki dorong sepeda gitu kan, <chuckles> iya sambil ketawa-ketawa iya kan, waduh. Nah itu dia Kak yang bikin saya semangat kan. Awalnya, eee, pengennya cuma 3 bulan tapi karena bareng dia, saya kenal sama dia dan karena ama dia itu, ses saya jadi makin banyak tau, makin banyak pengalaman. Makanya ya perjalanan saya berubah, Kak disana kayak gitu.
Mhm. <laughs> Kebayang sih kebayang kebayang. Heeh. Oh, oke oke. Ini nih satu orang yang berarti merubah perjalanan Kakak, bahkan Kakak sampai nambah lagi 1 tahun ya?
<chuckles> Iya betul betul.
Nah selain orangnya, eee, apa ya resourceful, banyak pengetahuan, banyak wawasan, ternyata dia juga, eee, eksploratif ya suka mengeksplor hal baru mungkin untuk kebutuhan, hobi fotografinya tuh. Ada enggak sih, Kak ada enggak sih, Kak momen lain yang Kakak ingat gitu ya soal si temen Kakak ini nih yang Kakak enggak sengaja temuin di sana, eee, yang bikin Kakak jadi apa ya, "Oh ini momen ini melekat banget nih di aku pas masa-masa aku kerja selama, 1, 1 tahun 3 bulan itu tuh."
Iya bisa jadi bisa jadi. Iya ada dong. Waktu itu saya lagi ke rumahnya jalan-jalan, Kak, jalan-jalan. Saya kan di sana tuh ngekos gitu kan. Ada ngontrak gitulah, ngontrak kali yah karena itu ben rumah ya kan. Rumah dan beberapa kamar. Nah saya jalan-jalan ke rumahnya waktu itu, saya cuma pengen lihat aja sih itu kalau di rumahnya dia ngapain, ya kan. Terus responnya kayak gimana, ya kan. Nah setelah kenal itu saya jalan-jalan ke sana ke rumahnya dan di rumahnya itu biasanya kan kita disam kalau tamu itu datang itu biasanya dikasih minum kopi, minum teh, ya kan, kasih kue dan sebagainya kan. Ini enggak Kak, dia langsung ajak, dia langsung ngajak ke dapurnya Kak langsung makan gitu kan. <laughs>
Apa tuh? Mmm. Te. Hmm. Mmm. Ya. Gimana tuh? <laughs> Emang ngerasa sedekat itu berarti ini orang nih.
Iya, itu aduh saya liatnya dia orangnya apa ya? Sederhana banget kan, sederhana, tapi bukan kayak enggak punya gitu kan, dia nggak. Memang dia punya sih Kak maksudnya punya harta, iya punya, tapi dia orangnya sederhana gitu kan. Terus cara ngobrolnya tuh hangat banget ya kan. Nah yang <tsk> bikin saya makin nyaman banget tuh karena dia itu kalau misalkan disapa dia nyapa balik langsung kan dan dia nggak nggak ada yang disimpan-simpan gitu, Kak. Contohnya kayak tadi itu kita datang ke rumahnya kita langsung diajakin makan tuh ke belakang Kak di ke dapur, gitu kan. Iya padahal kita harapnya cuma itu kan cuma ngopi ya kan, ngobrol.
Mhm. <chuckles> Langsung dibawa ke dapur. Menurut kamu sewajarnya lah ya.
Iya ngobrol-ngobrol seda seadanya kan se se seadanya ya kan. Tapi ternyata di langsung diajak ke dapur makan, nah abis makan kita nggak langsung pulang Kak malah, itu, disediain kopi lagi Kak. Jadi makin nyambung lagi tuh ceritanya, Kak. <chuckles>
Hmm. Eh, kebayang sih kebayang, berarti emang welcome juga ya, eee, orang tersebut ya ke kafe yah. Oh ya secara pertemuan juga emang orang enak yang diajak berteman gitu. Nah akhirnya
Weh! welcome bet, Kak. Iya betul ne kan? Makanya kan mhm.
akhirnya, eee, itu kan 1 tahun 3 bulan gitu ya berarti ada terus nih orang yang jadi Kakak disitu. Pada akhirnya sampe Kakak di momen-momen akhir gimana tuh, Kak?
Maksudnya, Kak? Maksudnya gimana?
Kan akan ada perpisahan nih.
Oh, oke ya.
Oke, gimana nih perpisahannya apakah terharu gitu ya? Atau mungkin ya udah p e pisah aja secara lokasi beda, cuman masih menjalin komunikasi atau gimana tuh?
Wah, itu waktu pisah Kak itu rasanya kayak ada yang hilang gitu, Kak. Memang dia
Wuh! Berkuda, deket banget ya?
Iya, kayak dekat banget gitu kan. Jad jadi dari orang as awalnya asing, itu kan orang asing terus lama-lama jadi teman, jadi sahabat kayak gitu kan. Nah pas perpisahan itu tuh yang bikin kayak berat Kak, berat banget karena saya harus nung n ninggalin teman yang kayak so udah kayak saudara di tempat itu kan. Nah itu tuh yang bikin kayak berat, Kak. Makanya setelah itu kami enggak pernah putus komunikasi, Kak.
<chuckles> Mmm. Iya sih. Sampai sekarang?
Sampe sekarang sampe sekarang, dan dia itu masih suka fotografi iya kan. Nah, tapi yang bikin saya kagum bangga gitu dia jabatannya udah enggak staf biasa kek dulu, Kak. Dia udah naik sekarang, Kak ternyata jabatannya.
Oh, bener bener. Mhm. Oke, secara karir naik ya?
Dia udah udah naik, dia sekarang udah jadi sekretaris dinas gitu, Kak.
Wu! oke.
Wih, iya kan. <chuckles> Jadi wah saya mikirnya, wah ini <tsk> memang pantas sih karena dia orang baik gitu kan, terus banyak pengetahuan, banyak kenalan, dan suka jalan-jalan. Ini pantas sih menurut saya dia naik jabatan kayak gitu, Kak. Dan dia banyak yang suka sih sama dia, emang sih Kak.
Oh. Ya berarti emang sifatnya baik ya terbukti itu mah. Eh menarik banget nih, Kak, eee, ceritanya soal gimana Kakak melakukan perjalanan dinas pekerjaan. Tapi akhirnya berubah dan malah nambah waktu 1 tahun lagi kar karena bertemu seseorang yang tepat gitu ya. Yang mana merubah perjalanan menjadi lebih menyenangkan, oke. Makasih ya, Kak ya udah cerita semoga kita bisa ngobrol lagi di lain waktu ya.
Iya, betul. <chuckles> Iya. Ah. Betul betul. Oke sama-sama sampai jumpa, Kak ya.
Sampai jumpa, Kak.